ค่ะ พอดีอะค่ะมีเรื่องกังวลเรื่องเกี่ยวกับคู่เราอะค่ะ ก็คือเรากับแฟนอะค่ะ ตอนเนี้ยคะเหมือนแบบมีแพลนว่า อยากจะแต่งงาน แต่คราวเนี้ยเราก็แบบว่ายังแบบติดตรงที่ว่า เอ๊ะ เรื่องการเงิน หรือว่าเรื่องแบบความพร้อมอะค่ะ ใช่ อาจจะยังไม่พร้อมตรงนี้ ก็เลยอยากจะแบบ พอจะมีคำแนะนำบ้างไหมคะว่า อย่างแรกอะเราควรแบบ แพลน จากอะไรก่อนอะค่ะ?
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ลได้เลยค่ะ ขอสอบถามเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่า คุณกับแฟนคบกันมานานแค่ไหนแล้วคะ?
อ๋อ คบกันประมาณตอนนี้เกือบจะเข้าปีที่ 10 ค่ะ เพราะว่าคบกันตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนค่ะ
อืม อ๋อ ยาวนานทีเดียว ดีค่ะ คุณรู้สึกว่า อ่า แฟนคุณมีความคาดหวังอะไร ยังไงคะ? แล้วก็ ท คุณทั้งคู่เนี่ยมีความคาดหวังตรงไหนที่ต่างกันบ้างไหมคะ?
ช่า ฮะ อืม ตอนเนี้ยค่ะความคาดหวังอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับว่า เราอะเหมือน มี แพลน ไว้ในช่วงอีกประมาณ 1 ปีข้างหน้า แต่ว่าแบบทางครอบครัว หรือว่าญาติพี่น้องอะค่ะ ก็แบบ เออ อยากให้แบบรีบทำเรื่องให้จบ อะไรอย่างเงี้ย จะได้แบบเสร็จสักที อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคือคู่เรา 2 คนก็ยังแบบ เออ เรา แพลน ไว้ในช่วงปีนั้นอยู่แล้วนะ อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบยังไม่พร้อม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบ เอ๊ะ จะคุยกับญาติยังไง? ให้แบบ เอ่อ เขาเข้าใจเรามากกว่า อย่างเงี้ย ประมาณเนี้ยค่ะ
ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม เข้าใจเลยค่ะ แล้วก็ อ่า ตอนนี้ได้ เคยได้พูดเรื่องอนาคตกับ กับแฟนไหมคะว่า เขามองอนาคตเป็นอย่างไรบ้างคะ? เหมือนกับคุณไหมอะคะ?
อ๋อ ก็ ค่ะ ก็มีค่ะ ก็คือพูดคุยกันน่ะค่ะ ก็จะไปแนวแบบแนวเดียวกัน แล้วก็ความชอบของเราก็คือเหมือนกัน อาจจะเป็นแบบ เมื่อในอนาคตถ้าเราอยู่ด้วยกัน หรืออะไรเงี้ยค่ะ ก็อยากจะมีฟีลแบบว่าเป็นบ้านสวน แล้วก็เหมือนเลี้ยงสัตว์อะค่ะ เพราะว่าทั้งคู่อะชอบสัตว์เหมือนกันน่ะค่ะ
ค่ะ อืม ดีเลยค่ะ ชอบสัตว์เหมือนกัน
ค่ะ
แล้ว อืม คุณนะวะ วางแผนที่จะ แต่งงานในอนา ในปีหน้าเหรอคะ? อ เท่าที่คุณเล่า
ใช่ค่ะ เพราะว่าเหมือนแบบว่ามีแพลนในปีหน้า แต่ก็ คือตอนเนี้ยเหมือนคิดกันเองสองคนอยู่ แต่ว่าทางเราก็แบบ แค่บอกญาติว่ายังไม่ใช่เร็ว ๆ นี้นะ อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าแบบทางพ่อแม่ก็แบบ ทำไมแบบไม่แต่งใน ช แบบไว ๆ หรือภายในปีหน้าเลย? หรืออะไรเงี้ยค่ะ เราก็บอก อ๋อ มันยังไม่พร้อมในเรื่องการเงินด้วย แล้วก็เรื่องแบบสภาพแวด ล้อม อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าแต่งงานนะคะ มันก็อาจจะเป็นแบบเรื่องใหญ่ อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อา ใช่เลยค่ะ ที่คุณบอกว่า การเงินยังไม่พร้อมนี่คืออะไรยังไงนะคะ ช่วยลงรายละเอียด เล่าให้ฟังได้ไหมคะ?
อ๋อ ได้เลยค่ะ ก็อย่างการเงิน ก็คือเหมือนว่า แต่งงานน่ะค่ะเราก็ต้องเตรียมแพลนไว้เลยว่าครั้งแรกอาจจะแบบ อุ๊ย มันอาจจะต้องหลัก 100,000 หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย อัป ใช่ไหมคะ แล้วเราอะ ก็คือแบบเก็บตังค์กันอยู่ช่วงแบบว่าอาจจะเก็บเป็นแบบช่วงเดือนละ 1,000 ถ้ามีมากก็เก็บมาก อะไรอย่างงี้ค่ะ ซึ่งตอนเนี้ยมันแบบยังไม่ถึงเป้าตรงนั้นเลย อะไรอย่างเงี้ย เราก็คิดว่าถ้าจัดทีอะค่ะ มันอาจจะมีพวกค่าใช้จ่ายในการแต่งงานเนี่ยต่าง ๆ มันแฝงขึ้นมา แล้วถ้าถึงเวลาจริง ๆ ถ้าเรายังไม่พร้อมแล้วก็ไปจัดเลย เงี้ยค่ะ คืออาจจะมีปัญหาค่ะ ทางคุณจะพอแนะนำได้ไหมคะว่า <tsk> เราควรจะแบบบริหารการเงินตรงนี้แบบยังไง? พูดได้ค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ก่อนที่จะ เอ่อ แนะนำเนี่ย อยากจะให้เล่า เอ่อ ลงรายละเอียดนิดหนึ่งอะค่ะว่า คุณกับแฟนคุณเนี่ยคาดหวังในอนาคตอย่างไรแบบไหนบ้างอะคะ?
ค่ะ อืม ถ้าคาดหวังอะค่ะ ตอนเนี้ยก็คือ อาจจะเป็นเรื่องการที่ว่าเก็บตังค์น่ะค่ะ ก้อนเนี้ย เพื่อที่จะนำเงินมาจัดงานแต่งก่อน ซึ่งแบบทางเราก็ไม่อยากจะเพื่อ เอาเงินก้อนเนี่ย อยากแต่งแบบว่าเป็นงานจัดเล็ก ๆ อะค่ะ ซึ่งไม่อยากที่จะต้องกู้เงินเพื่อว่ามาจัด เราก็ เออ งั้นเราค่อย ๆ เก็บตังค์กันดีกว่า ถ้าพร้อมแล้วอะเราค่อยจัด คืออยากจัดเป็นฟีลแบบว่า เป็นเล็ก ๆ มีแค่ครอบครัวคนรู้จัก แต่ซึ่งตรงเนี้ยเราก็หนักใจที่ว่า เราไม่รู้ว่าทางพ่อแม่ หรือว่าญาติฝั่ง นู้นน่ะค่ะ เขาจะแบบชวนคนมา เยอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบกังวล ตรงนี้มากเลย อาจจะให้ มันอาจจะบานปลายอะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่แน่ใจเนี่ย ลองถามแฟนดูไหมคะว่า เขาได้ลองคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่เขาอย่างไร? แล้วก็เขาวางแผนที่จะจัดงานแต่งของคุณเนี่ยประมาณไหน? เคยลอง เอ่อ คุยกันแบบจริงจังไหมคะ?
ค่ะ อ๋อ ถ้าแบบจริงจัง อย่างเงี้ยค่ะ ยังไม่เคยเลยค่ะ เพราะว่าเหมือนอะ เราอะค่ะ ก็คือ มีแพลนไว้ในหัวแล้ว แล้วถ้าพอคุยกับแฟน แฟนก็จะอารมณ์แบบว่า ประมาณว่า อะไรก็ได้แล้วแต่เรา ซึ่ง ความหนักใจอะค่ะ มันก็จะแบบมาอยู่ที่เราแล้วว่า อืม ยังไงก็ได้เหรอ? อะไร อ เราก็คือ เราอะก็ แพลน ไว้แล้วแหละ แต่ก็คือ ยังไม่ได้คุยกับทางญาติผู้ใหญ่เลยค่ะ แบบ จริงจังนะคะ ก็คือตอนนี้อะแพลนกันแค่ 2 คนก่อนน่ะค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ถ้าอย่างนั้น เนี่ยอยากจะขอแนะนำแบบนี้นะคะว่า การที่ เอ่อ เรื่องแต่งงานเนี่ย ใช่ค่ะ เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคน 2 คนเลยนะคะ แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งคู่ล่วงหน้าเลยนะคะ ก็ ค่ะ คืออยากจะแนะนำแบบนี้ค่ะว่า อยากจะให้คุณกับ คุยกับคุณแฟน ตกลงกันให้แบบจริงจังเลยนะคะ ให้ เขาเรียกว่า ให้มองไปในทางเดียวกันน่ะค่ะว่า งานแต่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไหน? อยากจะให้แขกของแต่ละฝ่ายเนี่ย เอ่อ มาสักประมาณเท่าไร? และที่คุณบอกว่า อยากจัดเป็นงานเล็กเนี่ย คำว่าเล็กของคุณเนี่ยมีแขกเหรื่อประมาณเท่าไร? ค่ะ เพราะว่ายิ่งลง Detail เยอะ ๆ อะนะคะ อ่า จะยิ่งดีค่ะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมัน จะ มีอย่างที่คุณบอกอะค่ะ รายจ่ายแฝงขึ้นมาอีกมากมายเลยแหละค่ะ บางทีมันเป็นอะไรที่เรานึกไม่ถึง แต่ก็คือมันก็ต้องจ่าย อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็ที่คุณถามอะนะคะว่า จะวางแผนการเงินอย่างไร? ใช่ไหมคะ? แผนการเงินเนี่ยก็ ดีเลยค่ะที่ตอนนี้คุณได้มีการ เอ่อ ออมเงินร่วมกัน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ ก็ มันก็เป็นทางที่ถูกต้องแล้วล่ะค่ะที่จะออมเงินร่วมกันแล้วก็มาจัดงานแต่งเล็ก ๆ แบบเนี้ยค่ะ ซึ่งก็เชื่อว่า ไม่นานคุณก็จะสามารถจัดงานแต่งได้ยัง ดังที่หวังอะค่ะ ถ้าเกิดว่า
อ๋อ ขอบคุณค่ะ อ๋อ ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ อืม
จะเพิ่มการออมขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งเป็นประมาณ สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ของเงินของแต่ละคน แบบนี้เนี่ย ก็ลองไปคุยดู ลองพิจารณาดูนะคะว่า คุณทั้งคู่เนี่ยพอที่จะทำได้ไหม? ที่จะได้ อ่า ตรงตามกำหนด เอ่อ ที่ทุกฝ่าย หมายถึง เอ่อ ทางที่บ้านคุณ แล้วก็ตัวคุณและคุณแฟนเนี่ย เอ่อ อยากจะจัด อืม ในปีหน้า อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ลอง ลองคุย ลองปรึกษากันดูนะคะ แบบนี้พอจะได้ไหมคะ?
อ๋อ ค่ะ อ๋อ อืม เป็นคำแนะนำที่ดีเลยค่ะ เพราะว่าตอนเนี้ยค่ะ ก็เหมือนแบบในสมองอะจะฟุ้งไปหมดเลยว่าแบบ เราไม่รู้จะแบบเริ่มทำอะไรก่อน หรืออะไรหลัง เพราะว่าตอนเนี้ยเราก็เหมือนคิดอยู่ ค แพลนอยู่คนเดียวว่า เออ อยากมีธีมงานแบบนี้ จัดแบบนี้ แล้วก็จำนวนคนน่ะค่ะ คิดว่าเล็ก ๆ ประมาณสักไม่เกิน 100 ค่ะ น่าจะสัก 70-80 อันนี้ไม่ ส แน่ใจว่าเรียกเล็กหรือเปล่า อะไรเงี้ยค่ะ <chuckles>
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ก็ยังถือว่าก็ยังเล็กอยู่ค่ะ 70-80 คนถือว่าโอเคเลย แล้วก็ เอ่อ โอ้โฮ! อยากจะบอกว่า ต ค่าใช้จ่ายแฝงเนี่ยมันเยอะมากจริง ๆ ค่ะ ก็ค่อย ๆ ลิสต์ออกมาดูก็ได้นะคะ สามารถที่จะ อ่า หาพวก เอ่อ เขาเรียกว่า เข้าไปดูข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะว่า งานแต่งเล็ก ๆ 70 คน แขก 70-80 คนเนี่ย อ่า ต้องใช้ อ่า อะไรบ้าง หมายถึงออร์แกไนเซอร์ไหม มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง? อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็แน่นอนว่า เชื่อว่า ในอินเทอร์เน็ตเนี่ย เขาก็มีลิสต์ออกมาให้อย่างละเอียดเลยล่ะค่ะ
อืม อืม ค่ะ อืม อืม ได้เลยค่ะ ก็อันเนี้ยค่ะ ก็เลยคิดว่าเราอะคิดคนเดียวเนาะ เลยอาจจะคิดว่า เอ หรือว่าถ้าเป็นในมุมแฟนอะ หรือว่าในอนาคตเขาอาจจะแบบมีความคิดไม่ตรงกันไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่แค่แฟนอะเขาแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดด้วย อะไรอย่างเงี้ย เลยแบบว่า เออ หรือว่าเราอะจินตนาการไปคนเดียว อะไรเงี้ย เพราะว่าถามอะไรเขาอะค่ะ เขาก็จะตอบประมาณว่าแบบ เออ ได้หมดเลย ทำเลย อะไรเงี้ย เขาก็จะเหมือนให้เราอะเป็นคนตัดสินใจเป็นหลักงี้อะค่ะ แบบไม่ค่อยได้แบบ ก็คุยกัน แต่ว่าเขาก็อาจจะแบบเหมือนไม่ได้แบบโฟกัสจุดนี้มากกว่า อย่างเงี้ย ประมาณนี้เลยอะค่ะ
อืม อืม อา ค่ะ อืม อืม เข้าใจเลยค่ะ ถ้าอย่างงั้นก็ต้องรีบคุยกับคุณแฟนให้เร็วที่สุดนะคะ แล้วก็คือคุยกันแบบเปิดใจ แล้วก็จะได้รู้ว่า ความต้องการของเขาเนี่ยเป็นยังไง เขาจะมาพูดแค่ว่าก็ตามใจเธอแบบเนี้ยไม่ได้นะคะ เพราะว่าการ การแต่งงานจัดงานแต่งงานทั้ง 2 มันเป็นเรื่องของคน 2 คนต้อง เอ่อ ใช้ความชอบ เอ่อ แล้วก็แบบ เอ่อ ลงรายละเอียด Detail เหมือน ๆ กันแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ
ช่วย ๆ กัน อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ขอเอาใจช่วยด้วยนะคะ แล้วก็หวังว่า คำแนะนำในวันนี้เนี่ยพอจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วก็ เอ่อ ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะ
ค่ะ ได้เลยค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะ คำแนะนำของวันเนี้ยค่ะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
อืม ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ยังไงก็ถ้าเกิดว่า ได้เริ่มต้นชีวิตคู่แล้วก็ เอ่อ ขอสะ ขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะ ว่าแล้วอยากจะมีลูกไหมคะ?
ค่ะ อืม ถ้าในตอนเนี้ยค่ะ ยังแบบว่า ไม่อยากมีเลย ค่ะ <chuckles> เพราะว่าด้วยแบบว่าสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบว่าแอบกลัวนิดหนึ่ง
อืม ค่ะ อืม คุณแฟนก็ยังไม่อยาก มีตอนนี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ค่ะ ก็เลยแบบว่ายังสนุกกับการแบบไปเที่ยวกัน 2 คน หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าถ้ากลัวแบบว่ามีลูกมาเราอาจจะแบบไม่ได้เต็มที่กับตรงนั้น อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อืม ก็จริงค่ะ การที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ ก็ต้องมีความเสียสละอย่างมากเลยนะคะ การที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเป็นอาชีพที่ ไม่สามารถที่จะลาพักได้เลยทีเดียว ก็คือต้องเป็นตลอดชีวิต แล้วก็เป็นตลอดไป ตลอด ยี่สิบสี่ ชั่วโมงด้วย อันนี้ก็ อืม เข้าใจได้เลยค่ะ แล้ว อ่า วางแผนที่จะมีน้อง หลังจากแต่งงานแบบนี้กี่ปี อะไรอย่างงี้ไหมคะ? ได้ลองคิดไว้ไหมเอ่ย?
อือ ใช่ <chuckles> อือ อืม ถ้าในอนาคตอะค่ะ ก็ไม่แน่อะค่ะ อาจจะใน อาจจะอยากมีขึ้นมาก็ได้ เพราะว่าเหมือนแบบคิดว่าเราก็อาจจะเริ่มอายุเยอะขึ้น อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวถ้ามันช้าไปก็อาจจะแบบ เออ ดูแล ล ยาก อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ทั้งร่างกาย สุขภาพด้วย แต่จริง ๆ ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีอะค่ะ แต่ก็เหมือนเรา ด้วยความที่เราก็แบบไม่ค่อยชอบเด็กด้วย อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้ามีลูกเราอาจจะรัก ก็ได้เนาะ ใช่ไหมคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ อืม เชื่อว่าแน่นอนล่ะค่ะ ถ้าเป็นลูกของเรายังไงเราก็รักนะคะ โอเคค่ะ ยังไงวันนี้ก็หวังว่าคำแนะนำต่าง ๆ เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะ แล้วก็ขอเอาใจช่วยนะคะ ขอให้ เอ่อ งานแต่งเนี่ย ออกมาน่ารัก แล้วก็เป็นงานแต่งที่เหมือนคุณใฝ่ฝันไว้เลยนะคะ ขอให้ทุกอย่างออกมาดีนะคะ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วันนี้ก็ยินดีที่ได้คุยกันค่ะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะ